Oo, buti nalang din namimi medyo hindi naman sa namimili na yung parang ka-level or ganyan. Yung kapalagayan nga ng loob 'tsaka ano may mga past relasyon din sa mga kaibigan na parang nasira din dahil sa tiwala, yung mga ganyan. At saka oo sa mga ganong mga pagkakataon so mga piling-pili nalang ngayon, mm. ah, ah mm.
Mm. Totoo. Totoo naman. Totoo, kumbaga Mm?
Kumbaga ano mm, sige.
Kumbaga ano po 'no, may pagkakataon din naman po na magpakatotoo ay tayo sa sarili po natin pero minsan nag-a-adjust din po talaga tayo, lalo na po 'pag sensitive po yung kausap natin 'di ba po ba?
Hmm. Ayan, oo. Ay, tama. Sa'kin kasi Hmm. Sa'kin kasi isang parte din ng pagiging totoo mo 'yun yung yung parang ano sensitibo ka, ibig sabihin na hindi ka naman nagpapanggap. Nag-iingat ka lang din para he para ma-retain mo yung relasyon at hindi ka rin makasakit. Kasi importante siguro 'yun sa buhay 'di ba? Hmm.
Para, Mm. Oo. Totoo yan. Totoo. Tama, kasi yan tulad po niyan may mga taong sabihin na na po nating may hindi po magandang ugali ta's sasabihin niya, "'Yun ako, eh. Bakit hindi niya" 'Di ba, may gano'n po. Eh, sabi nga natin, "Hindi na nga maganda pakinggan, na-o-offend mo na nga 'yong tao, eh." Kasi may gano'n po akong kaibigan, na parang na-offend niya yung isa kong kaibigan ta's sasabihin niya, "Oh, eto ko, eh. Anong magagawa niyo?" "Eh, sa'kin alam kong ikaw yan, nagpapakatotoo ka pero yung ugali mo ngang yan hindi nga okey." Parang gano'n. 'Di ba po parang may gano'n?
Hmm. Hmm. Oo. <laughs> O Tama, oo. Hmm. Mm. Mm. Nagpapakatotoo. Oo. <laughs> <laughs> 'Yun nga 'yun. Oo, oo me mayro'n din akong kilalang ganyan so pinagpipilitan niya sabi ko, "Okey lang oo totoo ugali, pero hin sabi ko nga kung may sasabihin ka na totoo, tama 'yun. Sabihin mo na magandang paraan kasi kasama yan sa pagiging totoo mo so cha challenge din yan para sayo at talent yan 'pag 'pag-ano mo yung pagsasabi ng, medyo maayos para hindi ka makasakit ng damdamin, hindi porket magpapakatotoo ka kailangan mong makasakit, 'di ba?" Oo. Oo. O op
Oo. Oo, tama. Hmm. Tama oo, tama yan. Ayan po 'yong maganda, na okey lang magpakatotoo wala pong problema do'n mas okey nga po 'yun para bandang huli hindi na po ma-disappoint na may gano'n po pala siyang ugali, eh. Pero hangga't maaari tama yung nice way naman yung, paano ka magsalita kasi maski rin po ako may gano'n din naman akong ugali na parang, "Ay, medyo sensitive to medyo i-limit ko o kaya hindi din siya natutuwa baka sa biro ko." Okey lang po 'yun kasi hindi sa lahat ng pagkatoto hindi sa lahat ng pagkakataon po na, totoo tayo yung parang totoo, "Sige, ilabas natin totoong tayo." Gano'n po. Hangga't maaari mag-adjust din po 'no, kayo rin po ba gano'n parang nag-a-adjust din, gano'n?
Hmm. Oo, tama. Mm. Hmm. Hmm. Oo. Hmm. Tama. Mm. Tama. Oo.